อืม ยังเลยอะค่ะ คือ เคยได้ยินแต่ทางทฤษฎีนะคะ แต่ยังไม่เคยเอามาปฏิบัติจริงอะค่ะ อันเนี้ยพอจะแนะนำเพิ่มเติมได้ไหมคะว่ามันยังไงบ้าง?
อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ได้ค่ะ ค่ะ ก็คือการตั้งเป้าหมายระยะสั้น ใช่ไหมคะ แล้วก็สะสมความสำเร็จเล็ก ๆ อย่างที่เรียกว่า Small Win น่ะค่ะ ตรงนี้นะคะ ถ้าเราสะสมแบบทุก ๆ วัน แบบเนี้ยค่ะ คือจะทำให้คุณนะคะ มีความมั่นใจขึ้น แล้วก็กล้าที่จะพิชิตนะคะ งานน่ะค่ะที่มีความยิ่งใหญ่อะค่ะ หรือว่าอาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่แบบที่คุณบอกอะค่ะ หรืออาจจะเป็นงาน ก เก่าแบบที่คุณเคยทำมาแบบเนี้ยค่ะ มันจะค่อย ๆ สะสมความมั่นใจไปทีละน้อยอะค่ะ ก็คืออาจจะ คุณอาจจะตั้งเป้าหมายใน อ่า อาจจะเป็น 1 วีก วีก สั้น ๆ นี้ก่อน หรือว่าใน ภายใน 1 เดือน อย่างเงี้ยอะค่ะ เพื่อที่เราจะค่อย ๆ ทำเก็บความสะสมไปเรื่อย ๆ น่ะค่ะ แล้วมันก็จะสามารถอะค่ะไปพิชิต เหมือนเราพิชิต ทีละนิด ทีละนิดอะค่ะ นับปรับเป็นทีละสเต็ปอะค่ะ ไปจนถึงสเต็ปสุดท้าย ที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดแบบเนี้ยค่ะ แบบนี้คือคิดว่าดีไหมคะ?
อืม ก็น่าสนใจนะคะ มันก็จะคล้าย ๆ กับ เหมือนเราเล่นเกม อะไรอย่างนี้ ใช่ไหมคะ ที่เหมือนแบบว่าค่อย ๆ แบบว่าตั้งเป้าหมายอาจจะไม่ต้องใหญ่มาก แต่ว่าก็คือค่อย ๆ โต อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนค่อย ๆ ให้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ แล้วเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลง แล้วก็ อะ พูดง่าย ๆ เหมือนเราก็จะได้ภูมิใจแหละว่า เออ ฉันผ่านด่านนี้ไปได้ แล้วฉันก็ไปด่านต่อไป อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ค่ะ ถูกต้องค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ถูกต้องค่ะ ใช่ค่ะ ถูกต้องค่ะ มันเหมือนการเล่นเกมอะค่ะ มันก็จะ อยากจะไป level up อะค่ะ ก็คืออยากจะขึ้นไปในขั้นต่อไปอะค่ะ มันก็จะเป็น อย่างเงี้ยค่ะ มันจะเป็นขั้น ๆ น่ะค่ะ แล้วพอเรามีเป้าหมาย ใช่ไหมคะว่า อา เราเป็นระยะสั้นแบบนี้ ระยะกลางอะค่ะ อาจจะเป็นภายใน 6 เดือนน่ะค่ะ ขอดูว่า คือเราจะเต้า ตั้งเป้าอันนี้ไปพิชิตได้ไหม แล้วพอระยะยาว 1-2 ปี ใช่ไหมคะ คุณอยากจะไป level up จนถึงตำแหน่งที่เคยเป็นมาก่อนแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็จะมีการ คือผลสำรวจอะค่ะไปเรื่อย ๆ ทีละเป้าหมายนะคะ แล้วก็ อ่า แต่ละเป้าหมายอะค่ะ ถ้าคุณพิชิตได้อะค่ะ คุณสามารถให้เป็นรางวัลของตัวเองเล็ก ๆ ก็ได้นะคะ ในการที่เราเก่งมาก ๆ ชื่นชมตัวเอง แล้วก็ให้พลังบวกตัวเองอะค่ะ มันจะได้ช่วยเป็นพลังนะคะ สะสมไปเรื่อย ๆ อย่างเงี้ยค่ะ ให้เราอะค่ะมีกำลังใจ แล้วก็ก้าวต่อไปได้แบบนี้ค่ะ